Ôi, bà ơi, ê, thật sự nhá, là, kiểu, ngày xưa tôi ship, ờ, ship Khởi My với Kelvin Khánh. <chuckles>
Ờ. Ừm. <chuckles> Ờ, ờ, trời, cuối cùng là bây giờ hai người làm streamer quá dễ thương đi chứ. Ừm, ừm, đúng rồi, dễ thương quá trời quá đất. Ừm.
Ờ. Ờ, vợ chồng, giờ vợ chồng rồi. Ôi, nhưng mà, kiểu, cái lúc mà anh chị cưới mà, kiểu, tôi còn không tin là, kiểu, thành công, ý là ship thành công. Mà tôi thấy chắc là, kiểu, cái đất Việt Nam này chắc là cũng không ai tin ngay lập tức đâu, ý là tại vì tại vì thân thân ấy, xong mọi người ship thì thật, nhưng mà đánh đánh úp quá. <chuckles>
À há. Ừ, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm, ừm. <chuckles> À há. Đúng rồi, chính xác, ừm. Đúng, đúng, đúng, ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, với lại, sao ta, anh chị là một cái, gọi là, minh chứng rồi, tui còn tin vào tình yêu á bà. Ừ, kiểu, dễ thương mà nó nhẹ nhàng. Ừm, ta nói trộm vía đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, à há.
À. À. Ôi. Thật sự trộm vía, trộm vía đấy. <chuckles> Ờ, đúng rồi, kiểu, tôi mong anh chị hạnh phúc, hạnh phúc. Nói chung là nhạc Khởi My nhạc Khởi My thì hay, xong là bây giờ và bây giờ nhá, ờ, trên TikTok nó đang nổi nổi lại mấy cái bài hát của Khởi My đấy, bài gì nhỉ? "Người Lạ Thoáng Qua", "Người Lạ Thoáng Qua" gì đó. Ờ, với cả trước đó thì là "Góc Nhỏ Trong Tim" à? Ờ.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Sao, sao bà? Ừm, ừm. Ô, vậy hả? Ô kê. À, ừm, ô kê, ừm. Ừm hưm, đồng ý, đồng ý. Ê, bà, <sniffs> bà bà thích âm nhạc vậy, bà có bao giờ đi concert chưa?
Ờ.